Скажи, а как понять, что ты наконец-то нашла свое сообщество?
А, я думаю, что тут признак такой, а, з знаешь, очевидный, когда тебе комфортно, а, с людьми, с которыми ты проводишь вместе время, што
А. А вот что именно, да, за сообщество, это вообще для тебя что? Это какое-то место или какие-то люди?
Не, конечно, это люди. Ну, как бы, сооб Если место- это просто кафе, условно говоря, где ты ты, м, сообщество
Это люди. Не, ну знаешь, есть сообщества там религиозные, есть сообщества по интересам там каким-то, ну, место, например, где люди хобби занимаются, да и там. Есть, в конце концов, профсоюз какой-то, ну, такое. Поэтому
Да. Конечно, да. Ну, то есть в любом случае это какое-то объединение людей, и, а, и дальше действительно он ведь может быть абсолютно разным по пр происхождению. То есть это могут быть, э, интересы, это могут быть какие-то профессиональные, э, истории, но, э, ключевое, что вас что-то тебя что-то объединяет с этими людьми. В идеале, конечно, если объединяют общие ценности, ну и интересы, да, в том числе.
Да. Да. Мгм. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Хорошо, у тебя как было, вот как ты поняла, что ты уже нашла свое сообщество?
Я, когда переехала в новую страну, я как раз стала себе искать, э, людей, с кем мне хотелось бы вместе общаться по своим интересам. И, э, я, в частности, люблю читать, а, и причём люблю читать именно бумажные книги, но это так, как бы, вторичная история, но, а, ф в целом, э, в любой стране можно достаточно легко найти какие-то книжные клубы.
Мгм. Мгм. Ну, вообще, да, вот, ну, просто щас это не устаревший вариант, да, точно?
Это точно не устаревший вариант, потому что я у себя, а, в своём ближайших городах нашла как минимум, э, 3 книжных клуба, а то и 4. Так что эт это очень распространено.
М. Ага, интересно, а вот это, э, с интересно, да, а вот эти клубы, они, э, как русскоязычные или вот, э, на языке той страны, куда ты эмигрировала?
Я находила русскоязычные, э, но можно находить, естественно, и локальные, и международные. То есть это могут быть формат, э, ну, например, там вместе на каком-то, м, там и иностранном языке читаем, э, литературу, например, на условно английском, да. Э, либо на родном языке той страны, но просто он у меня не свободный, и я нь пока мало читаю литературы на, э, местном языке. Так что я пошла по пути своего родного языка, а, русского языка. И вот даже в рамках своего языка я н достаточно легко нашла несколько книжных клубов.
Ага. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Вот ты вступила в этот клуб, и вот как это произошло.
Я вступила и не в 1 книжный клуб, то есть я решила, да, попробовать всевозможные, м, сообщества, потому что как раз там-то можно встретить людей, с которыми ты понимаешь, что у тебя уже есть какой-то общий интерес. Ну, а дальше можно будет, э, проверить, хватает ли этого интереса на то, чтобы долго с этими людьми общаться, так что
Мгм. Мгм. И вот ты вступила в 3 или сколько ты вступила: 3 или 4 клуба?
Ой, дай сейчас вспомнить, э, 1, 2, э, 3, да, 3 в 3 э, в 3 клуба я, м, так или иначе я принимала участие, э, и, да, достаточно активно.
Мгм. А как вот проходят кстати, я, кстати, тоже люблю читать, но вот что-то я как-то вообще не задумывалась об этих клубах. А как там, ну, вообще встречи проходят? Мгм.
Да, давай расскажу с удовольствием. Они, во-первых, могут быть и разные, то есть всё-таки от клуба к клубу могут правила меняться. Значит, в одном клубе, э, договариваются о, э, совместном прочтении, э, какой-то книги месяца, то есть это прям вот строго по календарю фактически раз в месяц, э, группа выб делает выбор, какую книгу будут все вместе читать.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. А, нь и читайте дома, правильно я понимаю?
Да-да-да, читать дома, да, то есть это как такое условно домашнее задание, причем это такое голосование. Есть тема, ну, например, это месяц, э, м, там какой-нибудь документальных книг или следующий месяц- это, э, современные книги, которые были выпущены за последний год, да, или, э, следующий месяц- это месяц классики ужт И, э, участники этого клуба, они предлагают свои номинации. Э, под определенную вот эту вот тематику, и, э, дальше все голосуют, и по результатам голосов, э, м, э, выбирают вот именно эту книгу месяца, которую все потом, э, дома будут самостоятельно читать. Или, кстати, сейчас ведь тоже могут не читать, а слушать аудиокниги, тоже возможный фор формат.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Так. Читай. Мгм. М, мгм, а потом это все обсуждается, да?
Да, а дальше, э, идет, э, там договоренность о встречах, э, в группах, причем группы, м, не очень большие, там прям они ставят сразу ограничения. Мне кажется, там до 10 участников, поскольку это личные встречи, да.
Ну, а а где встречаются? Это как какое-то помещение арендуется или у кого-то дома? Как это, кафе, ага.
А. Кафе, кафе, конечно, да, просто договариваться, з з бронируют, э, столик в кафе, э, ну, с кафе тоже договариваются, что им окей, что, ну, господи, в принципе группа, э, друзей в 10 человек могут прийти попить кофе, поесть. В общем, м, такой.
Да. Тем более, не наверное ж никогда не все все не собираются, как обычно.
Ну, э, там достаточно, э, к поскольку такая конкуренция за место, то есть зачастую, э, если, э, да, участников в принципе много в этой, э, группе, поэтому иногда даже не хватает, э, места в встрече на обсуждении. Бывает обидно: ты хотел прийти, а вот, а места не хватило. Да.
М. Мгм. Как интересно, да? Как интересно. Ага, и вот
Да, и я, да.
да и вот, э, обсуждается, вот, э, кто-то э, кто-то есть главный. Да, вот кто задает вообще тон обсуждению.
Ага, да, очень правильный вопрос, потому что действительно встречи лучше проходят, когда есть какой-то модератор, и обычно, да, ведущий определяется. Ну, то есть это один из участников, э, кто тоже, естественно, прочитал книгу. И обычно он, э, готовится и какой-то там вот набрасывает, э, список вопросов, о чем, э, там поговорить, да. Ну, чаще всего это формат такой- обмен впечатлениями, да: что, м, там удивило, что поразило, что не понравилось, вообще какие впечатления. Ну, в общем, такое читательское, скорее, впечатление, и, э, дальше все обмениваются. И бывает правда очень интересно, потому что, м, ты видишь вдруг какой-то такой ракурс, э, который ты сам, например, не заметил, пока читал.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну Да, кстати, да, интересно, а вот, а бывает, что книга, ну вот которую выбрали, не нра не пошла, ну, как бы не всем нравятся все жанры прям. Вот я, например, не люблю фэнтези, вот выбрали фэнтези, я могу это не читать?
Иль да. Да. Да, да, да. Конечно, ну, смотри: если ты там по умолчанию решила, что всё, мне это интересно, ну, ты и не читаешь, и на встречу не идешь, ну, пропускаешь, да, то есть, м, вообще никого не заставляют. Но бывают и другие случаи, когда, а, люди читают, они очень дисциплинированные, им не нравится, но они всё равно дочитывают, э, и, более того, они приходят на встречи, ну, потому что, уже знаешь, такое сообщество, комьюнити, уже всем друг другом нравится общаться, и, э, вот приходят и могут поделиться там своим, э, э, негативным отзывом, что: "Я страдал". <chuckles> И и вот почему я страдал, да.
Да. Ага, ага. Мгм. Мгм. Мгм. Ага. <laughs> Дали. Да-да-да, интересно, слушай, и вот ты вступила в 3 таких клуба вот, а как же ты поняла, что какие-то 2 тебе не подходят, а какой-то 1 те подходит?
Э, слушай, я во-первых поняла, что во-первых всё не охватить, потому что если ты, э, там участвуешь в 3 клубах, то у тебя какая-то куча книг, а, которые, да, которые ты читаешь, при этом есть такой ограничитель, что ты получается читаешь не очень сильно по своему выбору, да. Ну точнее это такой коллективный выбор, да. То есть это что-то внешнее тебе, э, ну ты должен.
М. 3 книги, да. Мгм. Так. Немного навязанные даже, я бы сказала.
Ну это может быть, да, да, это можно это посмотреть именно и так. Поэтому я в какой-то момент поняла, что у меня просто у самой такая стопка книг, э, э, дома лежит, э, своих собственных непрочитанных, да, ка каких тех, что я хочу почитать, и, э, вот в эту в стопку книг, э, вклиниваюсь еще вот, а, вот эти, а, а, э, вот эти клубные книги, не всегда получается.
Мгм, м, ну да. Мгм. 3. Да. Мгм и вот. Но все-таки же ты сделала выбор в, э, пользу какого-то одного клуба, вот шт почему ты именно этот выбрала?
А вот здесь я, как раз, отталкивалась от людей, то есть, да, потому что я, ну, поскольку вот я вот в эти несколько к книжных клубов я, э, сходила, там по-разному было где-то что-то организовано, в целом интересно, но это, ну, это затратно по времени, да. Ну, то есть ты не просто приходишь в этот клуб, а ты же месяц готовишься, ну или там пару месяцев, там есть клубы, где
Вот. М. Да. Ну и 3 встречи тоже, извините, в наше время это достаточно, так сказать, когда так, <chuckles> э, о о обычно все так интенсивно, да, работают, и семья, и так далее, вот даже провести 3 встречи, 3 вечера это достаточно тоже много, нет?
Мгм. А, не, ну, это да не н как всё вместе нереально сочетать потому что, ну да, во-первых, и встречи, а во-вторых, ну, м, приходить неподготовленным как-то смысла большого, м, нет, да. То есть, а, тебе надо, получается, вот к каждому клубу прочитать какую-то отдельную, навязанную, как мы с тобой уже сказали, книгу, да? <chuckles>
Да. В том-то оно <chuckles> Мгм. Да.
Вот. Поэтому у меня остался действительно 1 клуб. В во-первых он о очень нечастый, а, во-вторых, э, э, мне там симпатичнее всего люди, то есть маг я как-то почувствовала что у нас с ними может быть больше общих ценностей, а общих ин интересов.
Мгм. Мгм. Мгм. Хор сошлись этим х х э, вот это вайбом, да.
Да-да, ну, и общие вкусы, в том числе, в, э, литературе- это там тоже, это то тоже важно, да. Вот и поэтому у меня остался 1 книжный клуб, но есть еще одно исключение- я создала свой книжный клуб.
М мгм. Важно, конечно, да. Вау! <laughs>
<laughs> Да.
Интересно.
Он да, во <chuckles> вот собственно говоря, это тоже, кстати, очень сильно помогло, а, собрать своих людей, потому что, а, ну, тут ты действительно
Ага. А тяжело это было сделать, в это же такая вот должна всё равно быть какая-то черта организатора, да, вот какой-то даже талант, я бы сказала, вот вообще, талант что-то организовать.
А, ты знаешь, у меня такой особый клуб, очень "мини" клуб, и на него мне точно хватает энергии, потому что, а, он, во-первых, э, э, не сказать что прям вот такой регулярный, не раз в месяц, не раз, э, в 2, а, месяца, а по запросу.
Ага. Мгм.
А, во-первых, то есть он.
И сколько там участников у вас?
Участников у нас там, э, встречается, а, где-то до 10 наверно человек 7-8, тоже такие знаешь очень компактные группы, и это люди где друг друга все, а, все хорошо знают и обычно у нас такие посиделки со столом, э, с книжками- это важно, конечно, естественно, то есть мы изначально собираемся по поводу книг. Но это
Мгм. М. Мгм мгм. Понятно, и это да.
Да, но у нас таки
Ну вот, а как же все-таки, вот ты все-таки понимаешь, что это твои люди? Вот просто интересно, вот ты на чувствуешь это твое, а вы, кстати, общаетесь, э, за пределами клуба, вот к ты нашла себе там друзей, вот именно в этих клубах, ну, как бы, с которыми ты дружишь потом уже, ну, как бы, в обычной жизни.
Ага. Ну, как ты верно подметила, м, э, не очень просто, в принципе, сейчас организовывать какие-то встречи с людьми, <scoffs> поэтому, а, поэтому, м, скажем так, в рамках клуба мы же общаемся не только про книги, поэтому, это уже такое, знаешь, более широкое общение и там на какие-то общие м мероприятия, а, не знаю, там выставки концерты какие-то культурные, э, м места мы тоже периодически, э, ходим вместе поэтому д
Мгм. Мгм. Ага. Мгм. То есть вы все-таки встречаетесь, э, э, так сказать.
д да, да поэтому, да, можно отве можно сказать, что встречаемся нечасто, но встречаемся, и вот, наверное, тоже признак того, что это твои люди, э, если у вас, э, даже, э, какое-то редкое общение, редкие встречи, но когда вы встречаетесь, вы как будто бы вот вчера разошлись, а сегодня опять встретились, и у вас просто появилось, э, больше тем для разговора.
Да. Мгм. Мгм. Слушай интересно. Ну вот ты можешь просто там, ну захотела ты кофе попить, пойти куда-нибудь. Ты можешь кому-то из них написать: "A пошли кофе попьем?"
Да, могу, но только есть специфика, что все ж люди занятые, <chuckles> во-первых.
Да? Не, ну, понятно, кто-то, может быть, сказать: "Хорошо", кто-то может оказаться- это, ну, это уже другой вопрос. Ну, главное- предложить, это, в это, в принципе, нормально. Как друзья.
Да. Предлоси предложить? Да, конечно, можно, да да да. Или там вместе сходить в в театр. То есть если какое-то общее там. Ам, ну, опять же по интересам мы понимаем, что нам это в интересно, то да, предложить ф в качестве компании вместе сходить в театр.
Мгм, тимь. Интересно, то есть получается, вот это вот это вот эти люди, которые из одного клуба, они стали как бы твоими людьми в эмиграции, да?
Да, да, абсолютно да, то есть с ними можно и пошутить, и посмеяться, и о чем-то серьезном поговорить, и кь у нас какие-то взгляды общие.
Интере И вот сколько времени прошло, вот когда ты в 1 раз пришла в клуб, и вот ты сейчас вот с с этими людьми?
М, я, э, думаю, что это произошло достаточно быстро, а, потому что здесь еще, м, наверно, вопрос просто, через кого ты заходишь, да. То есть я, например, познакомилась, э, там с одной, там, очень симпатичной женщиной и очень активной, которая знала много кого, и она меня, в свою очередь, познакомила со своими друзьями, да. Поэтому тут была такая, э, не совсем холодная встреча, да, а вот, э, возможность соединиться с уже людьми, которые друг друга знали. Это тоже иногда помогает.
Мгм. Мгм. Повезло. И по Ну да, конечно, когда тя представляют, это совсем другое уже, да, как бы, ты уже как-то наполовину свой сразу же.
Может быть, и у них еще выстроенные отношения, и поэтому ты просто встраиваешься в эти отношения, и, м, б дальше вы продолжаете просто расширенным кругом общаться.
Мгм. Да, интересно. Слушай, спасибо большое, что поделилась, открыла мне глаза на многое. Честно, не знала про эти клубы. Может, даже поищу где-то <chuckles> в своём регионе, просто интересно стало. Спасибо большое. Пока.
Рекомендую. Да. Пока.